Naja, stell dir vor d äh äh, so Looney Tunes mäßig, du hast jetzt 'ne Wand, die du auf die Straße stellst, 'ne Mauer. Und da malst du jetzt quasi das drauf, was du eigentlich dann normalerweise was dahinter ist. Also, du malst da jetzt halt quasi drauf, wie die Straße weitergeht, sodass es auf den 1. Moment aussieht, als ob die Straße weitergeht. Und ähm, weil die anderen Autos halt Systeme, äh, zur Erkennung hatten, die nicht alleine optisch, äh, funktionieren, sondern mit Sensoren und allem Drum und Dran, äh, haben die das bemerkt und der Tesla arbeitet rein optisch. Für den hat's also einfach nur ausgesehen: Straße geht weiter. Und, äh, erst als die Sensoren dann, äh die die die a anderen Sensoren dann gemeldet haben, wir fahren hier grad auf 'n Hindernis auf, weil einfach dann der Ping entsprechend zurückkam also wie wie wie wie beim Einparken und so, dann hat er den Autopiloten abgeschaltet.
Ah. Aha. Okay. Das jetzt verstehe ich's. Mhm. Mhm. Ja.
Und das, ja.
Ah, okay. Das das ist ja komisch. Und das ist, äh es ist aber ist dieser Tesla noch in der Entwicklungsphase oder ist der schon zum Verkauf?
Ja. Äh, ich glaube, dass die fahren ja, glaube ich, sogar schon in Kalifornien teilweise, äh, äh, äh, auch rum. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das war einer, den man schon kaufen kann und der auch schon tatsächlich auf der Straße zugelassen ist. Ähm, aber mal was ganz anderes. Ähm, ich finde übrigens, ich, äh
Ja, habe ich gehört, okay. Das sollte es dann schon eine eine eine äh, sorry. <chuckles> Das sollte dann eine Verklagung geben in diesem Fall. Nur von dem, was man in diesem Video gesehen hat. Oder man kann im End man hier könnte man jetzt noch nicht verklagen, weil's ja noch keinen Schaden gibt. Aber es das ist gute, äh, gute Beweise dann, zumindest.
Mhm. Definitiv, das ist Mhm. Na ja, die haben's ja in Amerika getestet, ähm, aber ich glaube, die arbeiten tatsächlich grade an 'ner Klage, weil's ja irgendwo auch Betrug am Kunden ist. Äh, und da die wollen halt eben, dass dann die Autos nicht mehr auf der Straße fahren dürfen, ähm, weil's ja auch es ist ja nicht nur Betrug am Kunden, es ist ja tatsächlich auch Betrug, wenn du halt, äh
Mhm. Stimmt, ja. Mhm. Es ist Betrug, ja, stimmt.
den Autopiloten abschaltest, nur damit der nicht die Schuld bekommen kann und halt gesagt werden kann: „Ja, der ist ja selbst gefahren“, obwohl er gar nicht selbst gefahren ist. Ähm, aber no noch mal was ganz anderes, äh, wusstest du das nicht <chuckles> ja?
Obwohl, man könnte das ja nicht sagen. Man könnte das ja nicht sagen, wenn der wenn der wenn niemand das Auto gefahren hat. Wenn das komplett selbst gefahren ist, dann könnte man's ja nicht sagen.
das das kannst du ja eben nur nachweisen, wenn der Autopilot an ist. Also, wenn du in der hinterher in der Auswertung siehst, der Autopilot war an, dann weißt du auch, das ist selbst gefahren, weil ansonsten müsstest du ja von vornherein bei dem Unfall dabei sein. Das ist ja ne, wenn du so 'n normalen Unfall baust und dann einfach aussteigst, kannst du ja auch behaupten, ich habe gar nicht ich bin gar nicht gefahren, irgendjemand anders ist gefahren. Das kann dir dann ja keiner nachweisen zwangsläufig.